خلاص بقى هم كانوا جايين علشان يبقوا ع وطبعًا زي ما بتقولِي هم بيرتاحوا عندِك، وبيرتاحوا لصحبتِك، ودي حاجة برضه كويسة جميلة زي والدتِك ما بتقول، فهُم خلاص أنتِ مش موجودة فهُم رجعوا تاني، بس هو
مع إنه جدًا بصراحة. مع إن ولادهم ال5 في نَفْس المنطقة، يعني ولادهم ال5 التانيين في المعادي برضه خدوا شُقَق بس هم خلاص قال لك أنتم مش موجودين هنرجع البلد مش <chuckles> بالضبط.
<laughs> فإحنا نمشي، آه. والله يعني هي صُحبة الناس حاجة حلوة وجميلة، لكن في نَفْس الوقت وضع الحدود بينِك وبين أي شخص مهما كان قُربه، حتّى بينِك وبين الأهل مهمة جدًا، بتخلّي كل واحد يحفظ مكانته وما يتطاولش على مكانة التاني، فبجد يعني آمم استمتعت جدًا بالكلام معاكِ واتبسطت جدًا إن إحنا اتكِّلمنا النهاردة، وشكرًا جدًا ليكِ.
ف آه طبعًا. وأنا أك وأنا كمان بجد باشكرِك جدًا.